Ih, bisa dibilang gitu, karena karena kan biasanya kalau orang marah kan, nggak pakai stiker tuh, soalnya aku juga pernah dulu waktu aku, eee, kerja ya, itu tuh kan aku emang tipikal orang yang sebenarnya males gitu loh, pakai emoticon, pakai stiker. Aku tuh dari dulu orangnya kayak gitu. Nah, ternyata itu tuh diartikan sama orang-orang itu tuh, aku tuh emang tipenya cuek, e terus juga kayak apa?
Heeh. Oh, ada standarnya gitu ya, <chuckles> kalau nggak pakai emoticon.
Iya, kayak, oh kayak marah, terus kayak lagi kesel, padahal aku emang kayak gitu, apalagi, eee, di pekerjaan aku biasanya nggak pernah pake stiker ke teman-teman kantor, jadi dikiranya marah. Padahal nggak sama sekali, aku balesinnya juga kayak, sambil senyum-senyum kok, gitu. Jadi, ya itulah pentingnya, ternyata stiker juga penting ya, stiker atau emoticon.
Mhm. Oh, ya ya ya. Nah, tadi kan Kakak sempet bahas yang penting kita itu merespon dengan baik. Berarti kalau tidak fast response gitu, tidak papa? Dala
Mhm. Mmm, selama nggak yang sampai berhari-hari, terus atau misalkan kayak, online tapi nggak bales, itu kan kadang menyebalkan ya, <chuckles> Itu kadang juga "Oh, kira-kira ini orang, eee, kok, nggak bales kenapa nih?" Gitu kan, pasti kan, eee, kadang kepikiran juga ya. Jadi buat membangun kepercayaan sih kalau bisa, ketika emang bisa m bales, ya bales aja. Jadi jangan ditunda-tunda kayak kayak, ya kalau lagi males, ya ngomong aja, "Maaf aku lagi males nih, buat buat bales kamu," gitu. Itu nggak papa sih, kalau menurut aku ya, itu kan mending jujur iya, mending jujur nggak sih? Iya, tapi dengan kata-kata yang lebih halus gitu. Eee, "Maaf ya" <chuckles> Oh, iya ya? Oke <chuckles> kalau aku sih, emang kebetulan orangnya kayak blak-blakan gitu sih, Kak. Jadi aku berusaha kayak, sebisa mungkin nggak bikin dia sakit hati, tapi aku tetep jujur sama dia, gitu.
Oh iya. Oh, nggak papa, emang itu nggak bikin sakit hati orang kalau kamu bilang kayak gitu? <chuckles> Mau sehalus apa pun kayaknya bikin sakit hati deh. <chuckles>